Und du vielleicht sogar auch.
Bei bei bei mir geht's sogar. Also, hm, ähm, wir wir wir gehen dann rein, aber ich merke, wie er nach 'ner Dreiviertelstunde bei 'ner vollen Konzentration wie er dann einfach ausgelaugt ist. Dann geht dann auch nicht viel. Aber das hat mit der Übung zu tun, ne? Genau das, was du beschrieben hast.
Okay. Ja, aber das ist auch das ist auch Ah, ist auch alters al al hat auch mit'm Alter zu tun tatsächlich. Also er ist da äh, also mit 16 bist du natürlich schon leistungsfähiger als jetzt 'n zwölf dreizehnjähriger, aber, ähm, du darfst das nicht mit 'nem Erwachsenen vergleichen. Das ist noch 'n Sprung, der kommt erst der kommt erst in 2, 3 Jahren oder in den nächsten Jahren tatsächlich, äh
Okay. Ja, ja. Mhm, also er ist vom Ablauf her so leicht hintendran.
Ja, aber das ist: ich finde, he Ablauf ist für mich gar kein richtiger Begriff. Das ist jedes jeder ist ganz individuell und hat und und und hat auch so sein Tempo, das auch mal anziehen kann in dem Moment, wo du damit nicht rechnest und dann mal langsamer wird, wo du eigentlich glaubst, dann tü zischt er durch. Das ist so was völlig, ähm man muss natürlich, um irgendwie Vergleichbarkeit zu schaffen, sozusagen da 'ne gewisse gewisse Levels so so herziehen, aber das ist bei ihm
Ja, ja, ja. Ja. Ja. Mhm. Aber die Schule gibt ja das Niveau vor, ne? Die Sch die die Schule gibt das Tempo vor. Und dafür ist er leicht retardiert von der Konzentrationsfähigkeit, aber nix Dramatisches.
Ja, ja natürlich, natürlich, aber Ja, aber das ist das ist völlig okay. Das ist auch ganz normal, dass du dass da die Kinder, äh, unterschiedlich unterwegs sind und ich glaube, da du darfst nicht unterschätzen, die Dreiviertelstunde, von der du gesprochen hast die kostet ihm Kraft.
Ja, ja.
Die die wenn er die sich sparen könnte, dann hast du schon mal 'ne Viertelstunde mehr drin auf jeden Fall.
Wahnsinnige Kraft. Ja, ja. Aber der Tank ist schon halb leer, wenn er anfängt.
Ja ja, der fängt der ist schon mit mi mi mit kaputt geht der schon rein.
<snorts> Ja.
Und da da musst du eigentlich ihn packen, dass dem Prinzip und das das verlangt von dir, dass du da irgendwie guckst, wie kann ich anders rangehen, dass wir das das Theater möglichst selten haben. Das ist
Was wären dann so Ideen, in welche Richtung ich denken kann?